जी, तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम देखिए कोई डिश वगैरह बनाते हैं और बनाते समय देखिए कुछ ऐसे मतलब थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो जाता है मसाला वगैरह या देखिए थोड़ा जलना वगैरह तो, जो ये डिश जो है, थोड़ी-सी फ़ेल हो जाती है, तो फ़ेल हुई डिश को आप कैसे बचाते हैं, आप थोड़ा-सा बता सकते हैं?
जी। हुँ। जी, देखिए अ, अक्सर ऐसा होता है कि कभी-कभी हम लोग खाना बनाते हैं और है ना कुछ ऐसी डिशेज़ ट्राई करते हैं, जो बहुत हमारी इच्छा होती है कि इतने दिनों से हम लोग वेट करते हैं और उसको ट्राई करते हैं ना, तो कहीं न कहीं जाके फाइनल पॉइंट पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है, जिसकी वज़ह से पूरा का पूरा डिश जो हमारा बनाया हुआ है वो फ़ेल हो जाता है, ठीक है। वो बेस्वाद हो जाता है, जी, तो मेरे साथ भी हुआ है जैसे कि एक बार ना मैं अ, सब्ज़ी बना रहा था ठीक है, कोलोकेशिया वो उसको अरबी बोलते हैं। ठीक है? तो वहाँ पे अ, मैंने उसको बहुत अच्छी तरीके से बनाया और लास्ट में प जब मैंने टेस्ट किया उसको तो पता चला कि इसमें तो नमक ज़्यादा हो गया है। जी, तो अक्सर ऐसा होता है और फिर देखिए फिर मैंने उसको बचाने के लिए क्या किया कि देखिए अ, मेरी मम्मी और दादी म ने मुझे एक हैक बताया था कि कभी भी अगर खाने में नमक ज़्यादा हो जाए, तो आप ना उसमें दही मिला दो। तो मैंने क्या किया कि जैसे ही उसमें मुझे पता चला कि नमक ज़्यादा हो गया, अब मेरे घर में दही तो था नहीं, फिर मैं फटाफट मैंने ऑर्डर किया और दही मँगवाया और फिर मैंने उसमें दही मिला दी और फिर उसके बाद जब मैंने उसको टेस्ट किया तो साल्ट वाज फाइन मतलब की जो नमक था वो परफेक्ट था और मैंने देखा कि जो मैंने पहले टेस्ट किया था, अब टेस्ट किया, स्वाद का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया था। मतलब वहाँ पे अ, जो डिश मैंने बनाई ठीक है, जो गलती मेरी थी और फिर उसको करेक्ट करने के लिए उसमें मैंने दही अ, डाला तो उसकी वज़ह से ना जो पूरी सब्ज़ी की स्वाद थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। तो मतलब कभी-कभी गलतियाँ भी हमारे लिए अच्छा अच्छी साबित हो जा हो जाती है। जी।
जी, ये तो है। हाँ जी, हाँ जी। अरे, अरे। हाँ जी, हाँ जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल देखिए बहुत अच्छा एक तो आपने सबसे पहले तो बहुत अच्छा एक ट्रिक बता दिया कि मान लीजिए कभी अ, खाने में जैसे सब्जी ज़्यादा हो तो हमारे दर्शक जो है देखिए कहीं न कहीं उसमें अ, नमक ज़्यादा होने पे दही डाल सकते हैं। तो वैसे चलिए अ, ये बताइए की कई बार देखिए सिर्फ़ मतलब सिर्फ़ नमक की समस्या तो नहीं आती है देखिए कोई भी डिश बनाते समय। जैसे आम 3-4 परेशानियों की अगर बात करूँ, तो कई बार जो है थोड़ा-सा तीखा हो जाता है या पतला या फिर गीला-सा हो जाता है या फिर मतलब थोड़ा-सा जला हुआ हो जाता है या टेक्सचर थोड़ा-सा ख़राब हो जाता है। तो उनके थोड़े से आप तुरंत थोड़े से वर्क अराउंड बता सकते हैं क्या हो सकते हैं?
जी। जी। हुँ। जी। हाँ। हुँ। जी, देखिए बहुत तरीक़े से हमारी डिशेज़ फेल हो सकती हैं। देखिए कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम तेल अ, तेल की जो ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है, लेकिन उस डिश में हम ज़्यादा ज़्यादा डाल देते हैं तो उसकी वजह से भी वो डिश हमारी फेल हो जाती है। कभी-कभी मिर्ची हम ज़्यादा डाल देते हैं, कभी-कभी मसाले ज़्यादा डालने चाहिए तो मसाले हम कम डाल देते हैं, मतलब कि जो चीज़ लिमिट में ड मतलब जो चीज़ की लिमिट है, अगर उस लिमिट को हम क्रॉ क्रॉस कर देते हैं तो वो वहाँ पे हमारी जो डिश है वो फेल हो जाती है। जी, तो अ, याह। जी।
हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा। जी, समझ गया। तो जैसे कुछ लोग देखिए अ, जैसे थोड़ी-सी डिश जब फेल हो जाती है ना, तो पैनिक-सी करने लग जाते हैं, तो वैसे आप क्या करते हैं? आप इस ऐसी चीज़ में मतलब कई बार पैनिक करते हैं या आराम से जो है थोड़ा-सा इसको कंट्रोल कर लेते हैं खुद को और वो डिश को भी ठीक करने का प्रयास करते हैं उसके बाद?
जी। जी, देखिए जब भी डिश फे फेल होता है ना तो पैनिक तो होता ही है थोड़ा-सा लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे खुद को काम रखता हूँ और बोलता हूँ कि अब देखो इतना मेहनत कर लिया है तुमने। तो अब ये डिश तो फेंक नहीं सकते हो, तो मैं वहाँ पे ना तरीक़े सोचता हूँ कि मैं किस तरीक़े से मतलब इस चीज़ को ना करेक्ट कर सकता हूँ। इस डिश को ना मैं बहुत अ, स्वाद मतलब बना सकता हूँ, स्वादिष्ट बना सकता हूँ। तो फिर वहाँ पे जैसे देखिए, वही चीज़ है अगर जैसे कि मिर्ची और नमक ज़्यादा हो जाए तो आप दही डाल दो उसमें। ठीक है? और अगर जैसे आपने कोई सब्ज़ी बनाई हो उसमें एक्सेस ऑयल हो जाए तो वहाँ पे जब वो अ, ऑयल ऊपर जम जाता है, ठीक है? ऊपर आके अ, तैरने लग जाता है तो फिर वहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कि मैं टिश्यू पेपर से उस ऑयल को निकाल के अ, टिश्यू पेपर से बेसिकली स्टिक कर, कर के उस ऑयल को निकाल दूँ। है ना? और उसके बाद अ, यही सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें फिर औ और भी होती हैं जैसे कि ना कभी-कभी हम बिरयानी वग़ैरह बना रहे हैं, तो वो फिर ना वो नीचे से जल जाता है। तो फिर इस केस में देखिए यही ऑप्शन है कि हम देखिए पूरा चीज़ ना फेंके। है ना? म मानता हूँ कि जैसे बिरयानी वग़ैरह अगर हम बना रहे हैं नीचे से स्टिक हो जाए, तो उसका स्वाद थोड़ा-सा तो चेंज हो जाता है। तो फिर वहीं पे है कि इस चीज़ को ना थोड़ा-सा नींबू और जो भी हमारे फ्लेवरिंग एजेंट हैं, इनसे थोड़ा-सा गार्निश वग़ैरह करके और फिर हम उसको खा लें। तो यही एक ऑप्शन है, नहीं तो देखिए अब हमने इतनी मेहनत से डिश बनाई और अगर उसको हम फेंक दें लास्ट में चल के तो फिर वो तो बहुत बुरा लगता है। मेरे साथ तो होता है लेकिन तो मैं वहाँ पे सोचता हूँ कि नहीं, नहीं मुझ मैं तो फेंकूँगा ही नहीं चाहे कितना भी गंदा बना हो। खैर बनता नहीं है मतलब स्वादिष्ट ही रहता है, लेकिन कभी-कभी देखिए हम इ इंसान है और इंसानों से गलतियाँ तो हो ही जाती हैं, तो फिर मैं उसको तरीक़े सोचता हूँ कि क्या तरीक़े अपना सकता हूँ उसको बचाने के लिए।
हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा। जी, सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी, सही बात है। जी, ये तो आपने बहुत सही कहा। तो वैसे ये क्या आप जैसे अपने दोस्तों की मदद करते हैं जैसे जब उनकी कोई डिश वो बना रहे हो और उनकी डिश थोड़ी-सी फ़ेल हो रही है तो आप उनको बचाने में सहायता करते हैं कुछ?
जी। जी, जी, बिल्कुल। अ, जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक बार ना मेरे फ्रेंड जब हम लोग बाहर रहते थे। अ, ख़ैर मैं तो अभी बाहर ही रहता हूँ, अभी घर से दूर। अ, तो देखिए खाने बनाने का आदत पड़ ही जाता है ना? और हम उसमे प्रो हो जाते हैं, एक टाइम के बाद। तो मेरे फ्रेंड न्यू-न्यू आए थे, है ना? और वो ना पनीर की सब्ज़ी बना रहे थे। तो अब देखिए उनको ना ज़्यादा पता नहीं था कि कैसे क्या करना है? तो फिर उन्होंने बस ऐसे ही नॉर्मल ग्रेवी बनाई, है ना? जैसे कि आम दिनों में बनती है और उन उसमें उन्होंने पनीर डाल दिया। तो फिर मैंने वहाँ पे ना उनको सारी चीज़ें बताई कि देखिए ऐसे ऐसे, जैसे पनीर को कैसे बनाया जाता है? देखिए पहले ना अ, जैसे कि आप प्याज कट कर लो, टमाटर कट कर लो और फिर ना इसको एक ऑइल, बेसिकली खड़े मसालों के साथ थोड़ा-सा अ, ऑइल में फ्राई कर लो। फिर उसके बाद ना आप इसको उ मिक्सी में मतलब ग्राइंड कर लो पूरा फाइन प्यूरी बना लो और फिर उसके बाद इसकी ग्रेवी बनाओ ऐंड उसमें पनीर आप डालो। तो फिर वो एक अ, पनीर जो पनीर बोल सकते हैं कि पनीर की सब्ज़ी है। उसके जैसा फ़ील आता है। अदरवाइज़ ये तो लगेगा कि आपने आलू टमार की टमाटर की सब्ज़ी बना दी है, है ना? तो मैंने फिर उनको ये सारी चीज़ें बताई सिखाई तो फिर उसके बाद ना 2-3 दिन बाद जैसे की अब वो मेरे पास ही रह रहे थे। तो फिर 2-3 दिन बाद हम लोगों ने फिर से ट्राई किया, और उन्होंने मेरी रेसिपी ट्राई की। तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि वो कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट थी।
हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा। <laughs>
जी।
जी, तो अ, ये बात तो आपने बहुत अच्छी बताई। अ, तो चलिए ये बताइए कि जैसे मान लीजिए आप जैसे कोई भी डिश जब आपकी फेल हो रही होती है, तो आप फूड सेफ्टी के बारे में थोड़ा-सा ध्यान रखते हैं कि कहीं न कहीं ऐसा ना ख कहीं ऐसा कुछ ना इसे मतलब इसको ठीक करने के चक्कर में जो फेल हो रही है डिश इसको ठीक करने के चक्कर में कुछ सेफ्टी से कुछ हम खिलवाड़ ना कर लें, आप ऐसा कुछ सोचते हैं?
जी, देखिए वही चीज़ है कि मतलब अगर अ, हमारी चीज़ें मतलब जो हम बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, अगर वो खट्टा हो जाए, ठीक है? या फिर तीखा हो जाए, तो वहाँ पे ये सलाह देगी दी जाती है कि आप कुछ खट्टी चीज़ एड करो है ना? जैसे कि नींबू हो गया, दही हो गया, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अ, समय के अभाव के मारे वो दही लाना प्रेफर नहीं करते हैं, नींबू लाना प्रेफर नहीं करते हैं, अगर उनके घर में है नहीं तो, वो क्या करते हैं की विनेगर डाल देते हैं, है ना? अब देखिए विनेगर तो बहुत ईजिली हमारे अ, रसोई में मिल जाता है। तो अब देखिए विनेगर कितना हानिकारक होता है ना, मतलब उसमें कितने सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और बहुत, बहुत तरह के केमिकल्स मिले होते हैं, अब वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो बस नींबू का रस है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी। तो अब देखिए आप अगर विनेगर डालेंगे बार-बार तो आपकी ना हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। मतलब वहाँ पे जो फूड सेफ्टी है, उसका तो ध्यान रखा ही नहीं आपने। तो देखिए मैं तो यही प्रेफर करता हूँ कि ऐसी ज़ग जगहों में मैं ना बिल्कुल फूड सेफ्टी का ध्यान रखूँ, मैं अ, जो चीज़ रिक्वायर्ड है जैसे कि दही, वही डालूँ और फिर उसके बाद ना बहुत लोग क्या करते हैं? देखिए जिंजर, गार्लिक पेस्ट यूज़ करते हैं। जब भी खाना बनाते हैं ना तो वो जिंजर गार्लिक पेस्ट जो औ अ, ऑलरेडी मार्केट से मिलता है अ, सैशे में वो यूज़ करते हैं, तो देखिए वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हानिकारक है, अगर आप उसको ना लंबे समय तक खाते हैं ना तो आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ भी हो सकती है। क्योंकि देखिए अ, अब एक लहसुन गार्लिक का अगर मैं पे गार्लिक अ, गार्लिक अ, जिंजर गार्लिक का पेस्ट अगर मैं देखिए अगर मैं घर पे बनाता हूँ, है ना सुबह में और अगर उसको शाम तक देखूँ तो वो खराब हो जाएगा। लेकिन आप देखो मार्केट में वही पैकेट जो है कम से कम 4-5 महीने तक बिक रहा है, सेम पैकेट है ना? तो अब देखिए उसको बनाने के लिए इतना लंबे समय तक उसको प्रिजर्व करने के लिए ऑब्वियसली उसमें भर-भर के केमिकल्स मिलाए होंगे। तो अगर आप समय के अभाव के कारण और अपनी फूड सेफ्टी को ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना? और उसमें आप जिंजर गार्लिक पेस्ट का यूज़ कर रहे हो तो ये तो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। मतलब आप जिंजर गार्लिक पेस्ट की जगह कुछ और ही खा रहे हो। केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स और नहीं पता क्या-क्या। जी।
हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। जी, सही बात है। जी, ये सही बात है। अ, वही तो आपने बहुत अच्छा बताया कि ऐसे प्रिजर्वेटिव्स वग़ैरह तो देखिए नहीं खाने चाहिए। तो चलिए ये बताइए कि कई बार जैसे ना खाना देखिए फेल हो रहा होता है, तो क्या ख मतलब खाने का सेंस भी जैसे कई बार जो है, मायने रखता है ना तो गेस्ट मान लीजिए कोई आया हो जिसके लिए हम बना रहे हों, तो उसके सामने देखिए कब सच बोले उम, कि थोड़ा-सा दिक्कत हो गई है और कब जो है स्मूथली सर्व कर दें। आप थोड़ा-सा इसके बारे में बता सकते हैं?
जी। जी, देखिए अगर कोई अ, डिश फेल होती है ना, तो फिर वहाँ पे ऐसा लगता तो है कि अ, मतलब इनको कैसे बताएँ मेहमान हैं, <chuckles> ये तो फिर सोचेंगे कि इनको कुछ आता ही नहीं है और फिर भी ऐसा लगता है ना कि जज़ करेंगे वो, बेसिकली। तो देखिए फिर मैं मेरा यही अ, तरीका रहता है कि पहले ना मैं इनको खिला देता हूँ और फिर मैं पूछता हूँ कि, कैसा बना है डिश? तो फिर वो बोलते हैं कि अरे! बहुत अच्छा था, मतलब वो खुद सामने से ही तारीफ़ कर देते हैं, तो फिर वहाँ पे मैं बताता हूँ कि देखिए मेरे से ना ये डिश ना ख़राब हो गई थी। फिर फिर वो बोलते हैं कि अरे वाह! मतलब खराब हो गई थी फिर भी आपने इसको इतना अच्छा बना दिया। जी, तो वहाँ पे फिर लगता है कि अ, मतलब कि ये जो गलती हुई थी, कहीं न कहीं अच्छे के लिए हुई थी। जी।
अच्छा, अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो आपने अ, सही कहा। अ, तो आप थोड़ा-सा ये बता सकते हैं कि मतलब जैसे भी आपने बताया था ना, आपने कोई <coughs> मतलब आप अर अरबी जैसे बना रहे थे और उसमें थोड़ा-सा नमक ज़्यादा हो गया तो आपने दही डाल दी। तो क्या सिर्फ़ एक ही बार ऐसा हुआ कि आपकी डिश फ़ेल हुई या आपके साथ एक और बार हुआ है, जिसमें आपने फिर से कोशिश करी अ, मतलब वो फ़ेल हुई डिश को बचाने की और आप बहुत सफलतापूर्वक उसको कर भी पाए ऐसा?
जी। जी, देखिए एक बार क्या हुआ होर हुआ था कि ना मैं बेसन के लड्डू बना रहा था, ठीक है? तो उस टाइम पे हुआ यूँ कि देखिए अब बेसन के ल बेसन का लड्डू बनाने के लिए ना कि हमको बेसन को बहुत देर तक मतलब ऐसे अ, फर्रा मतलब बहुत देरी तक रोस्ट करना पड़ता है, जब तक ना कि वो तेल ना छोड़ दे, है ना? तो मैंने क्या किया उसी स्टेज में, जब मैं उसको रोस्ट कर रहा था, उसी स्टेज में मैंने ड्राई फ्रूट्स उसमें एड कर दिए। अब देखिए जब वो चीज़ अगर तेल छोड़ रही हो, इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा हाई टेंपरेचर पे है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा हीट है, तो वहाँ पे क्या हुआ ना कि मेरे जो ड्राई फ्रूट्स थे वो ड अ, जल गए पूरे के पूरे, स्पेशली जो उसमें मैंने किशमिश डाला था, है ना, वो जल गए। तो देखिए फिर वहाँ पे मैंने क्या किया, अ, फटाफट मैंने फ्लेम ऑफ किया और वो जो किशमिश थे, उसको मैंने निकला। क्योंकि देखिए अगर मैं उसको नहीं निकलता उसी पॉइंट पे तो वो पूरा जल जाता है और इतना जल जाता न कि पूरी कड़वाहट आ जाती है पूरे डिश में। जी, तो फिर वहाँ पे मैंने मेरा जो ये मूव था कि मैं पहले पूरी किशमिश को निकाल लूँ, है ना, और जो भी ऐसे ड्राई फ्रूट्स है जो कि आगे चल के और जल सकते हैं, उनको निकाल लिया मैंने, फिर उसके बाद मैंने उसको और अ, रोस्ट किया, रोस्ट किया, जब तक वो तेल नहीं छोड़ दिया, है ना, फिर उसके बाद जब अ, मैंने फिर बाइंड मतलब जब वो पूरा अ, मटीरियल रेडी हो गया, है ना, कि हाँ, वो बाइंड करने लायक है, तब उस स्टेज पे फिन म म फिर मैंने उसमें ड्राई फ्रूट्स डाले। फिर मैंने उसको बाइंड किया तो वो परफ़ेक्टली बने थे। जी।
हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा। जी, समझ गया। अ, बहुत अच्छे-से आपने इसका तो वर्णन किया तो आप थोड़ा-सा चलिए ये बताइए कि किस स्टेज पे हम मान लें कि अब तो डिश जो है फ़ेल ही होगी, इसको अब ठीक किया ही नहीं जा सकता। किस स्टेज पे ऐसा मान लें, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हम देखिए प्रयास तो करते हैं, लेकिन होता नहीं है। और कई बार मतलब स्टेज भी ऐसी आ ही जाती है, तो उसमें आप थोड़ा-सा उसका बता सकते हैं?
जी। जी, देखिए अ, बिल्कुल ऐसे स्टेजेज़ भी आते हैं जहाँ पे ना अगर हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हमारी डिश फ़ेल हो सकती है। जैसे कि देखिए मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि जब मैं वो लड्डू बना रहा था, बेसन के लड्डू, अगर मैंने अ, स्मार्टली और उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया होता जिस टाइम पे वो ड्राई फ्रूट्स जल रहे थे। है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करते-करते पूरे जल जाते और इतने जल जाते कि फिर पूरे ही लड्डू में क्या हो जाती कड़वाहट हो जाती। अब देखिए अगर लड्डू में कड़वाहट होगी तो फिर कौन ही खाना चाहेगा, है ना, हम इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें मीठे की क्रेविंग होती है, तब हम लड्डू खाते हैं, अब देखिए, कड़वाहट हो जाएगी मतलब कि मुझे वो पूरा डिश फेंकना पड़ जाएगा। देखिए ऐसे ही ना जब हम अ, अभी जैसे कि मकर संक्रांति आने वाली है, तो यहाँ पे ना हम बहुत सारी अ, मिठाइयाँ बनाते हैं। है ना, जो कि ट्रेडिशनल हमारे इंडिया की मिठाइयाँ हैं। जैसे कि मुरमुरे के लड्डू हो गए और फिर अ, तिल के वो चिक्की हो गई है ना? तो फिर यहाँ पे भी हमें ना देखिए, जब हम यह जब हम बनाते हैं इन स सारी चीज़ों को तो यहाँ पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। देखिए मेरे साथ भी एक बार हुआ था कि ना मैं बना रहा था तिल के लड्डू। है ना, तो अब देखिए वहाँ पे ना जो गुड़ होता है उसको बहुत ज़्यादा पकाना पड़ता है, तो उसका भी टेंपरेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो मैंने क्या किया अर्ली स्टेज में, अर्ली स्टेज में ही उसमें मैंने तिल डाल दी, जो कि मेरी ना सबसे बड़ी बेवकूफी थी। फिर वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि देखो मैंने अर्ली स्टेज में ही तिल डाल दिया मतलब कि पूरा का पूरा जो मिक्सचर है, पूरा का पूरा खराब हो गया। जी, तो वहाँ पे मेरी डिश फ़ेल हो गई थी और मैं उसको अब देखिए बेसन का लड्डू था तो वहाँ पे मैंने कर एक-एक करके सारी किशमिश निकाल ली थी। लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं था ना मेरे पास। तो फिर वहाँ पे मुरा मुझे पूरा का पूरा जो ये डिश था वो फेंकना पड़ा। जी।
जी, सही बात है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा। अरे, अरे, अरे! हाँ जी, हाँ जी। जी, समझ गया। तो बहुत ही अच्छे से आपने बताया कि किस प्रकार आपकी जैसे डिश फ़ेल हो गई और अ, ये नहीं सिर्फ़ अ, आपने और भी जैसे बताया आपने जैसे अरबी का वर्णन किया और बेसन के लड्डू का आपने वर्णन किया, बहुत अच्छे से आपने जो है ना फ़ेल हुई डिश को अ, जो है बता मतलब अ, आपने कैसे सँभाला अलग-अलग सिचुएशंस में। देखिए अ, वो फ़ेल से बचा पाया, नहीं पाया वो अ, वो आज की बात है लेकिन कहीं न कहीं देखिए आपके जो एक एफ़र्ट्स थे ना वो बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक थे और उनको सुन के ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अ, खुशी भी हुई। तो बहुत अच्छा लगा आपसे आज इस विषय पर बात करके और काफ़ी कुछ देखिए सीखने को मिला, किस प्रकार फ़ेल हुई डिश को हम बचा सकते हैं। और देखिए उम्मीद करूँगा कि आपसे ना फिर से किसी और विषय पर बातचीत होगी। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। हुँ, हुँ। जी। उ, जी। जी, मुझे भी आपसे बात करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, धन्यवाद ऐसे प्रश्न पूछने के लिए। आपका भी दिन शुभ हो।